<chuckles> Ja, mhm. Ja, das ist 'ne gute Frage. Ich hab nur manchmal ich hab das Gefühl, ich erreich den irgendwie nicht. Also das hat schon fast was, äh, Paranoides, aber dann, wie gesa dann versuche ich ihm halt auch sein Naturarzt, natürlich kein Allgemeinmediziner, ha sondern der Naturarzt hat ihm zum Beispiel auch schon gesagt, wie er das zum Beispiel macht, dass er sich da so löffelweise den Rohrzucker in den Kaffee gibt. Das ist auch nicht gut, ne? Aber da hört er nicht drauf.
Ja? Ja, und und weißt du, das das war noch meine andere Idee. Äh, es gibt noch den anderen Ansatzpunkt, dass du versuchst, ihm zu erklären, dass für den Körper ist das mehr oder weniger egal, Rohrzucker, Honig, weißer Zucker. Am Ende für den Körper e wird das alles in dieselben Moleküle umgearbeitet. Und es geht ja nur darum, dass wir nicht zu viel Zucker zu uns nehmen. Aber Zucker an sich ist ja jetzt nicht der totale giftige Feind, ja? Ich meine, evolutionär sind wir darauf gedrillt, dass wir Süßes mögen, äh, und Zucker ist in Früchten drin. Und im Körper macht's am Ende keinen Unterschied, ja? Also, wenn du jetzt Diabetiker bist, macht das keinen Unterschied, ob du 'n Löffel weißen Zucker dir in Kaffee machst oder 'ne Handvoll Trauben isst.
Mhm. Mhm. Mhm.
Dem Körper ist das, hm, total egal, das ist Zucker. Zucker ist Zucker Zucker. Okay? Und auf der Ebene, äh, geht's eher darum, dass du halt den Zucker limitierst, aber ihm nicht total abschwörst.
Mhm. Ja. Ja, genau, das schafft er ja nicht, ne? Mhm.
Aber es es hört sich an, als als ob als ob dein Partner da irgendwie ganz tiefe Probleme hat mit mit überhaupt, ähm